हाँ। देखिए, मुझे आपसे एक सवाल था कि जैसे आपके यहाँ जो त्योहार मनाते हैं आप लोग, है ना? तो आप उन त्योहारों की कोई विशेषताएँ मुझे बताएँ। आप कौन-कौन से त्योहार, जो मतलब अ, एन्जॉय करते हैं, विशेष तरीके से मनाते हैं, आप बताना चाहेंगे कुछ? जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं त्योहारों की बात करूँ, तो हम लोग दिवाली दीपावली, ये जो आने वाली है। जी, जी।
हाँ। हम्म। अच्छा! ओ अ, हाँ, हाँ, बिल्कुल, आने वाली है।
बहुत एन्जॉय करते हैं, दीपावली और ये मुझे लगता है कि पूरे भारत में हर व्यक्ति ही मनाता होगा।
हाँ, बिल्कुल, बेशक। हाँ, बिल्कुल। जी, जी मतलब आप कुछ अ, बताना चाहेंगे, जैसे आपके यहाँ के कोई ऐसे त्योहार, जो आपकी एक अलग पहचान हों, है ना? जो मतलब, जब आप उसका असली मतलब मानते हो, उस त्योहार का मायना क्या है? वो ज़रा बताइए मुझे।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
अच्छा! बताइए। वाह! क्या बात है। अच्छा जी।
याह। क्योंकि ये जो 9 दिन होते हैं ना, ये बहुत ही स्पेशल होते हैं।
शायद, सही बात है, जी, जी।
कुछ लोग तो मतलब अ, व्रत भी रखते हैं।
हाँ, हुँ, हुँ।
और हमारे यहाँ तो दुर्गा पूजा का आयोजन होता है।
ओह! हाँ। माँ दुर्गा की पूजा होती है, ऐसा? मतलब आप कुछ अ अच्छे से बता सकते हो कि किस तरीके से पूजा करते हैं, क्या होता है माँ दुर्गा के उँ, पंडाल होते हैं, हैं ना? तो उसमें आप डिटेल्स में कुछ बताइए ज़रा।
जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले ही ये त्योहार गया है और अभी भी बिल्कुल मेरे, दिमाग में है, म्म एक याद ही की तरह है। कि हाँ, हम लोगों ने माता को खुद मतलब अ, अपना चँदा वग़ैरह इकट्ठा करके लाया और हाँ। द 10 दिन माता, हमारे यहाँ नहीं, हमारे घर के जस्ट सामने ही मतलब पंडाल लगा हुआ था। औ जी, जी, जी। औ बहुत, बहुत <chuckles> एन्जॉय किया हम लोगों ने, मतलब इतना व्यस्त हो गए, पूजा में कि घर के काम ही भूल गए, कि घर में भी कुछ खाना-पीना है।
हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। ओह! हुँ। हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया ये तो, हाँ, मज़ा आता होगा ना आपको वैसे? हुँ, हुँ। हाँ, होता है, होता है। जी।

बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे हमारे यहाँ त्योहारों में एक रिवाज़ नहीं है कि नए कपड़े ही चहिए।
अच्छा! ऐसा होता है? हुँ, हुँ।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे करवा चौथ ही अभी कुछ दिन पहले बीता, तो अ, सभी महिलाओं को नई साड़ी तो चाहिए ही चाहिए होता है।
हुँ, हुँ। <laughs> अच्छा, बिल्कुल, हाँ।
हाँ, लेकिन अ, मेरा क्या था कि साड़ी लेकर फिर रख देंगे।
हाँ, बिल्कुल ये सही बात कही आपने।
इससे अच्छा जो रखी है, उसी को एक दिन पहन कर रख दें।
हाँ, सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल।
सबने बोला भी, "अरे नहीं पहनना चाहिए।" मैंने कहा, "अरे सब पहनना चाहिए। मुझे ही पहनना है तो क्या सोचना?"
अच्छा मतलब आप ऐसा अलग सोचते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता है, नए कपड़े नहीं। त्योहार के जो भावनाएँ होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं ना आपने ऐसा सोच के ऐसा किया होगा ना?
बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अपनी विदाई की जो साड़ी मतलब मैं पहनकर विदा हुई थी ससुराल, ल हाँ वो साड़ी मैंने <chuckles> पहना मैंने कहा अ, मुझे पसंद है और फिर दूसरों का क्या है लोगों का?
ओह! अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। कभी को किसी ने विरोध किया जब आपने उन साड़ियों को पहना, कोई बोला आस पड़ोस में कि, "अरे नहीं ये नहीं पहनते, ऐसा नहीं करते।" ऐसा कुछ हुआ?
हुँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। महिलाओं का तो काम ही है बोलना महिलाएँ तो बोलती ही हैं <laughs>
<laughs> हाँ, ये सही बात कही आपने।
न है। हुँ, महिलाओं का क्या है कि अरे नहीं, ऐसे तड़क-धड़क पहन लो। ये है, वो है, तो मुझे फिर मैंने कहा कोई नहीं, आप पहने हो अच्छी बात है, आप अच्छे लग रहे हो मैं गंदी अच्छी हूँ।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। ओहो, हो, हो, हो, हो! अच्छा। मतलब आपने उन चीज़ों को भी अच्छे नज़रिए से मतलब सोचा। है ना? कि मतलब ये मे मुझे अपने आप पे नहीं लेना है, है ना?
<laughs> हाँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी, बिल्कुल। मैं किसी की बात का जल्दी बुरा नहीं मानती हूँ वैसे भी। कि जी।
सही बात है। ओह! बहुत बढ़िया वैसे ये तो। हाँ, चलिए तो मुझे देखो है ना, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया वैसे तो। मतलब आपने जो त्योहारों की बातचीत की, जो आपके त्योहारों की विशेषताएँ बताईं ना वो मुझे जान के मतलब बहुत ऐसा हो रहा है अभी भी की मतलब और कुछ नया आपसे जान पाऊँ मैं। जी, बिल्कुल।
जी, जी, जी। जी, थैंक यू थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, चलिए अगर मौका मिला तो हम फिर से ज़रूर जुड़ पाएँगे और नई-नई बातें फिर से करेंगे हम, है ना?
जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
जी, जी, जी। चलिए जी, तो आपका धन्यवाद, नमस्कार।
नमस्कार।